Mm. Dagdag ko lang sa sinabi mo, napakahalaga talaga nung komunikasyon para mag-work yung relationship. At siguro ako naman, kasi kami two years na, ang napansin ko yun katulad mo sa unang taon eh, yun parang yun honeymoon stage laging lumalabas, laging magkasama, tapos sweet sweet pa ganun. <laughs> Pero oo. Tapos nung una rin, lagi kami nagse-celebrate ng monthsary, pero ngayon hindi na rin gaano. Given na busy na rin tas maraming gina marami ang ginagawa. Tas ngayon pa nag LDR pa kami. <laughs> Kaya oo, kaya ganun.
Mhm. Napakahalaga, oo. Mhm. Mhm. Oo. Oo. Oo. Oh, pa sweet sweet, 'di ba, oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Ah, nag LDR. <laughs> Oo mahirap, mm. Ano pa kayang
Eh, tas ayun, habang tumatagal mas nakikilala rin namin yung isa't isa, mas nagiging komportable, na kahit wala kayong ginagawa ka basta magkasama lang kayo, eh
Mm. Oo. Mm.
Masaya na rin, yung kahit wala kayong sabihin sa isa't isa basta yung presensiya lang niyong dalawa nandiyan eh, sapat na ganun. Yung mas habang tumatagal nga mas nagiging komportable ka. Pero hindi dapat na magpakampante dapat may effort parin ganun. Parang yun, yun yung ano parang isa sa pagbabago, kasi noon so sobrang effort niya ganun, pero habang tumatagal parang nababawasan. Pero kino-communicate ko naman nga, tas bumabawi naman din siya. Kaya mahal mahalaga talaga yung komunikasyon sa isang relasyon. Ikaw ba, paano niyo pinapanatili yung magandang komunikasyon niyo?
Masaya ah. Mm. Oo. Saba Oo. Tama nama Mm. pa. Oo naman. Pagbabago, mm. Oo, ah. <laughs> Bumabawi, oo.

Oo, tama, mm, mahalaga yun.
Oo, ako rin naman kinakamusta rin naman niya, mm, ganun yung pagpapanatili ng komunikasyon namin. Ngayon, ah, ikaw po 'no ano kaya yung mga estratehiya mo, ah, sa pagharap ng mga pagbabago na mga emotional na mga aspeto ng inyong relasyon, given nga po na ngayon, eh, ngayon ba LDR pad LDR kayo 'di ba? Ayun pano kaya pano po kaya yun kasi syempre parang ma namimiss yun na sa isa't isa eh tag kailan po kayo huling pa nagkita, kailan?
Oo. Oo, di ba, totoo. <chuckles> Huling kita parang last 2 weeks ago pa ganun, pero iyon mga estrat estratehiya na ginagawa namin yung pakikipag-video call din araw-araw naman yun tapos kapag tapos na kami sa mga ginagawa namin doon nag na kami minsan nakakatulugan na nga namin yung video call, eh, matagal kami nagvi-video call tapos
2 weeks ago, hmm. Mhm. Video call, oo. Mhm. Ah, oo. Matagal nga, oo.
Hmm, ayun es iba pang estratehiya yung basta alam namin na parehas kaming libre, eh, nagta nagtatakda kami ng araw na magkasama kami gano'n. Binibisita rin yung, ah, yung pamilya niya, yung mommy niya gano'n medyo malapit kasi na malapit sa mom niya kaya ayun yun yun
Oo. Sabagay. Mhm. May kasama ka. Mhm. Hmm, oo. Ah, oo, da maganda nga yun, eh, gan
Mm, yun yung nagiging bonding namin, kasama rin yung pamilya niya tas naman pumupunta rin dito sa bahay namin, tapos ayun yung bonding din namin minsan ano, minsan na kami natulog dito ng magkasama dito sa bahay, mga ganon simpleng pagsasama ganon tapos du sa emosyonal na aspeto naman medyo parehas kasi tayo, eh, ako yung parang madaldal medyo extrovert ganyan tapos siya medyo introvert tapos ang ano, as much as possible gusto niya sinasarili niya yung mga nararamdaman niya tas ina oo ina-assure ko siya na kung ano yung, ah, thoughts niya, kung ano yung nararamdaman niya sabihin niya lang sakin i i-communicate niya lang para maunawaan ko siya tapos ma-assure ko rin siya ganun, tapos ayun kasi pag nag-aaway din gusto niya na, sarili nga ng space ganun, eh, ako kasi yung tipo ng tao na gusto ko ayusin agad pero natutunan ko rin na mahalaga rin naman yung space kahit saglit para maproseso yung mga emosyon ganun, 'di ba, ikaw, kayo ba ganun din?
Malapit kayo sa yung mm. Sabaga <chuckles> Mhm. Mhm. Yung simpleng pagsasama, tara. Mm. Hmm. Mhm. Ramdaman niya, ay naku. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Faith ba, oo. Oo. Oh, ayun may space. Mm.